بصراحة أنا كنت جرّبت بس يعني مش كتير، كان ت مرّتين تقريبًا وفي المرّتين حسّيت إن أنا مش مبسوطة، مش عارفة أكُون مبسوطة أساسًا. من إنُّه بابقى مثلًا قاعدين بنتكلّم أو كده بس أنا سَرَحت منهم مرّة واحدة، فمثلًا آخِر مرّة اتقابلنا أنا و والشخص التاني أو في الأغاني اللي كنّا بنسمَعها مع بعض، في الحاجات اللي عملناها سوا وصُوَرنا، فبالنسبة لي ما بتبقاش خروجة أساسًا، يعني مجرّد نتقابل أنا وأصحابي خلاص وأنا أصلًا في عالم تاني، في دنيا تانية خالص ف
إمم. تمام. إمم. تمام. تمام. هو عمومًا طبعًا يع لازم، لازم تعرَفي عم يعني بشكل عام كده إن أصلًا الوقت ب إم بيخفِّف يعني وأنتِ ك أكيد هتقومي تاني. هو طبعًا دلوقتي صعب شوية عشان المرحلة التعدية دي لسه يعني، يعني لسه الموضوع active كده، وطبعًا ي يعني بهدوء كده و وبالراحة ه هتلاقي نفسِك يعني إيه، هتقومي وحداة، واحدة.
أكيد. هو إحنا منفصلين إمم.
ولازم تعرفي برضه إن إن البُكى مش ضعْف. ده بالعكس يعني ده يمكن، دي أصلًا طريقة يعني الجرْح بيلاقي، مثلًا بيلاقي له مخرَج يعني عن طريق البُكى. فأنت لمّا ييجي لك نِفس تعيّطي عيّطي براحتِك يعني.
فعلًا.
وأصلًا كده، كده، لازم تعرَفي ما هو ما هو العياط مش عيب ولا نقْص على فكرة، ده حاجة طبيعية أصلًا وربنا خلقها فينا أ أكيد ليها سبب يعني، وفعلًا زى ما ب بأكّد لِك طريقة الجرْح بيلاق بيلاقي له مخرَج منها فاهمة، فكلّ ما تعيّطي أكتر الموضوع هي هيهدا معاكِ أكتر.
إحنا من منفصلين من فترة. أكيد آه. إمم. فعلًا؟ بصراحة هو عشان بُص إحنا عشان منفصلين من فترة وأنا أخدت يعني حبّة حلوين باعيّط فحاسّة إن أنا مش قادرة أعيّط، حاسّة إن عياطي أصلًا بلا فايدة يعني بيتعبني أكتر، ف مش عارفة أ أ كلّ ما بافتكر مثلًا حاجة أو كده إنه باحس إن أنا منهارة نفسيًا mentally منهارة، بس برضه مش عارفة أعيّط، مش عارفة أحس إن أنا مثلًا أطلّع أ الغضب أو الحُزن.
تم آه طبعًا. إمم. إمم. تمام. خلاص يبقى ه هتدوّري على طريقة تانية بقى مثلًا آآ، تحاولي تكتبي تكتبي مشاعرِك.
إزاي طيب؟ إمم.
يعني بس بس طبعًا هتكتبيها أنتِ مع نفسِك، مش هتبعتيها لحد بقى ولا أصحابِك ولا أي حد، هتمسكي كده تكتبي هتطلّعي بقى اللي جواكِ ماشي، أنتِ مش قادرة تعيّطي، جميل أوي، هتبدئي بقى تكتبي فاهمة، يع آه، يعني الك الكتابة دي يعني إيه
إمم. تمام.
يع يعني بتفضَل بينك كده أو بتفصّل بينِك وبين وجعِك فاهمة؟